Mmh. Ouais, c'est vrai.
Mais heu, même s'ils rivalisent
Bah après, ça va hein. I je pense que c'est vrai qu'ils pourront jamais atteindre, hem, le chiffre d'affaires de McDonald's mais quand même, heu, grosse notoriété aussi.
Le niveau de mmh. Bien sûr. Mais heu, toi tu préfères, heu, quoi pour le coup? McDonald's ou Burger King?
Bah, je sais pas, parce que ça fait très longtemps, heu, m m Burger King, j'y suis allée encore moins donc je sais plus trop ce que ça vaut.
D'accord. OK.
Heu, je sais pas. Je sais pas. En fait, je vais pas souvent dans les fast-foods.
D'accord. Ouais, je sais toi tu es tu es tu es, heu, dans le le healthy, heu, l heu, healthy lifestyle, hein.
<chuckles> En vrai, ça ça ça m'arrive mais ça enfin, c'est c'est jamais des trucs très connus, tu vois? <laughs>
Ouais, ouais, genre tu vas dans des trucs de de quartier, quoi?
Ouais et j'avoue, j c'est aussi parce que je fais pas trop confiance à McDonald's parce que je c'est aussi pour ça.
Mmh mh. Oui, non mais je peux je peux te comprendre pour le coup. Ouais. C'est vrai. Non mais après toi, tu es tu es un petit peu une une fille du quartier donc heu, ça joue aussi.
Fille d <laughs> ouais, b tacos? Direct. <laughs>
Ça joue aussi, tu vois, genre, heu, tu veux, mmh Voilà exactement non mais genre dans le sens <chuckles> non mais genre non mais genre dans le sens où, hem, où tu vas plutôt, heu, genre, heu, je sais pas, donner de la force, tu vois, aux
Ouais, c'est c'est un peu ça ouais. <chuckles> Aux locaux? Ouais.
aux aux aux petits aux petits commerces, quoi. C'est ça.
<clears throat> Bah ouais, c'est clair.
D'a d'ailleurs, tu aimes bien tu aimes bien les tacos?
Ouais, j'aime bien. <laughs>
Sérieux? <chuckles> C'est quoi ta composition? <laughs> Tenders, viande hachée, hem, tartare andalouse, poivron, olive.
<chuckles> Heu b <laughs> Tu tu connais tous les plans. <laughs>
Non mais en fait, c'est c'est c'est ma ma alors moi déjà le tacos, je fais, heu, je fais un tacos qui est incroyable.
Tu le fais ah tu le fais maison alors.
Ouais, ouais, ouais.
Ah c'est cool, j'ai jamais testé de le faire.
Bah, fais-le franchement, tu verras que déjà tu vas prendre beaucoup plus de plaisir, tu vas, heu, au moins ne pas avoir que des frites et de la sauce fromagère de mauvaise qualité
Bah ouais, c'est clair. C'est vrai qu'ils en mettent beaucoup, hein. Ouais.
et heu, pour le coup moi ce que je fais Et s'il te plaît le jour où tu fais un cheat, heu, un cheat meal, s'il te plaît fais-le.
OK. Un
Vraiment écoute bien la composition.
Vas-y, je t'écoute.
Hem Tomate, poivron, oignon. OK? Que tu vas mettre, heu, heu, à cuire et cetera avec, heu, des épices genre coriandre, cumin, sale sel, ail, poivre, choses comme ça.
OK. Ouais. OK.
Heu une fois que c'est cuit, tu mets de côté. Tu utilises la même poêle pour, heu, ton poulet et ton boeuf.
D'accord.
OK. Une fois que poulet et boeuf sont, heu, sont cuits, tu réserves de côté.